Ja, ähm, Menschen, die freundlich sind, auf mich eingehen und das das ist alles bei dem Golfclub, das ist schön und gut. Aber trotzdem hat sich, äh, ha irgendwas geändert. Ja, da ist da müsste noch mehr sein, weil das ist nicht so, weißt du, äh
Mhm. Da fehlt was, ne? Mhm. Könntest du dir denn vorstellen vielleicht ich meine, du hast ja mal studiert, du hast ja gearbeitet in der in der IT, dass du vielleicht irgendwie so 'n Lehrauftrag oder so was an der Uni oder an der Hochschule machst und über solche Themen also, mit jungen Leuten darüber sprichst, wäre das was vielleicht? Also, einerseits mit Menschen arbeiten, aber eben doch in dem Thema, was du auch studiert hast?
Mhm. Hm. Oh, das Oh, das wäre toll. Das das wäre super. Ähm, das ist mir noch nicht in den Kopf gekommen. Und, ähm das ist eigentlich was, was ich mir mal wirklich mal überlegen sollte, weil das wird mich wahrscheinlich auch mehr ausfüllen. Das ist ja
Also, ich glaube, du hast 'ne sehr umgängliche Art, was wichtig ist für 'n Lehrer für 'n Lehrer und eine nette Art. Und ich glaube, dass du gleichzeitig auch fachlich mit Sicherheit sehr engagiert bist. Und das sind eigentlich alles gute Voraussetzungen, um 'ne gute Lehrkraft zu sein dann und und vielleicht ein ein ein Kurs in den Bereichen, wo du dich auskennst, zu machen.
Oh, danke. Mhm. Danke. Mhm. Oh, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Ähm, das sollte ich wirklich mal machen. Das füllt mich dann auch mehr aus, ähm, weil das da im Golfclub ich ich bin eine Verkaufsperson, aber, ah, dass das jetzt so mein mich ausfüllt und Lebensziel ist ja der Raum, dass du irgendwo ausgefüllt bi
Ja, da musst du IT-Fachwissen verkaufen sozusagen.
<giggles> Genau, genau. Ja, zum Beispiel, äh, das wäre
Na. Habt ihr Möglichkeiten bei euch in der Gegend? Gibt's da Universitäten oder Hochschulen?
Ja, es gibt, äh es ist eine bisschen größere Stadt, äh, ist nicht so klein. Ähm, da ist 'ne Universität, da da ist auch 'n College. Ähm, das das nehme ich wirklich mal in Angriff, ähm. Das ist wirklich 'ne tolle Idee, die, hm die du mir da in den Kopf gesetzt hast. Und ich danke dir. Das war sehr gut, dass ich mit dir geredet habe. Hat mich sehr gefreut.
Mhm. <chuckles> Ja. Also, ich glaube, das wäre wie gesagt, ich glaube wirklich, dass du was jetzt mit Menschen machen musst. Man merkt, dass du 'n anderer Mensch bist, als der du von dem du erzählt hast. Und es ist gut und schön, weil du wirklich 'ne sehr angenehme Art hast, mit Menschen zu sein.
Mhm. Hm, ja. Oh, das lieb von dir.
Und insofern glaube ich, da könntest du einfach genau die Dinge, die wichtig sind, mit Menschen zu tun haben, aber vielleicht eben auch was Anspruchsvolles, was du auch studiert hast, irgendwie gemeinsam verbindest. Weil glaube ich, wirklich 'ne sehr, sehr schöne Idee.
Mhm.